Ờ, bạn ơi mình có cảm giác á lúc nào mình cũng á hổng có hài lòng với lại mấy cái đồ mà đang có nè, rồi lúc nào á mình cũng muốn đổi đồ mới nha. Ừm, đặc biệt đi với lại ví dụ là đồ đạc, ờ, bận hàng ngày của mình á bạn, lúc nào mình cũng trong cái trạng thái là, ơ, mình hông có đồ để bận hết trơn. A, tủ đồ của mình á, từ khi mình đi làm á thì ngày xưa mình chỉ có 1 tủ thôi, a, để bận những cái đồ sinh hoạt, đồ đi học của mình á, nhưng mà sơ sau khi mà mình đi làm á thì mỗi ngày á mình lại càng thấy là phải càng có nhiều đồ, càng có nhiều đồ, tại vì, ơ, mình có tiền rồi á nên là mình rất là dễ là mình, ờ, sẽ mua sắm, mình có tiền thì mình sẽ mua sắm những cái đồ mới hơn. Ờ, nhưng mà á, ơ, mới đầu á thì mình hông để ý nhiều nha, nhưng mà hôm qua mình nhìn thấy, ờ, bây giờ mình đã có 3 cái tủ đồ rồi, ơ, mà nó đang tăng lên và không có chỗ nhét nữa, là đang tính là thêm mua thêm 1 cái tủ mới để mà mua thêm đồ mới. Và mình cảm thấy là mấy cái đồ cũ mà nó ơ, dù có những cái bộ đồ bận có một lần à, nhưng mà mình cảm thấy là ừm, mình thấy nó hết đẹp rồi, mình thấy nó, gọi là, qua thời rồi, thì mình cũng hông có muốn bận lại nữa. À, ơ, nó giống như là, gọi là, mình x phải sở hữu những cái món đồ mới hông thôi á là mình cảm thấy là hổng có còn vui vẻ. Và, á, mình thấy á bạn bè mình á khi nào á mà, gọi là, bận một cái bộ đồ mới đi à, lúc trước mình đi chơi thấy bận đồ mới đồ đó, à, theo cái trend mới là mình phải hỏi liền, á, để mình mua liền, ơ, kêu là, nó là gửi link cho mình liền để mình đặt mua liền chứ mình hông có thể nào á là ờ, gọi là, mình mình phải mua cái đồ mới giống giống nó, tại vì đẹp á, nên là mình cũng hay á là, gọi là, đi chơi một cái là mình về mình hay là mua đồ mới liền luôn, nên là cũng hông có biết làm sao để bỏ được cái tính này nữa?
Ừm. Ừ. Ừ, ừ, đúng rồi. Ừm, ừm. Rồi, mình hiểu rồi bạn ơi. À, thực sự thì cái vấn đề mua sắm nè, luôn là, à, gọi là, một cái vấn đề nan giải của chị em, đúng không? Đặc biệt là quần áo này, mặc dù là đang có đầy trong tủ rồi nhưng mà khi nào thì mở tủ ra thì cũng thấy rằng là không có cái gì để mà mặc, đúng không? Nên là lại cứ muốn mua thêm đồ mới. Ừm, mình rất là thông cảm cho bạn về cái tâm lý như thế này nha. À, vậy thì, à, ờ, không biết rằng là bạn có thường là hay cảm thấy là, ờ, lúc nào cũng muốn là phải, à, mua được những cái đồ mới không hay là chỉ là thi thoảng thì mới như vậy thôi?
Đúng rồi. Ừm, thực ra á là cái này cũng khá là thường xuyên á bạn, ơ, từ khi mà mình đi làm á, nó, gọi là, có lương bổng xíu á, tại vì mình ở chung với ba mẹ mình nè, á thì, à, cũng hông phải lo lắng về cái chuyện ăn uống hay là cái chuyện mà nhà cửa, a, mình đi lại, à, đi ơ, mình làm cũng ở trong thành phố luôn nên cái chuyện á, đi lại cũng rất là dễ dàng, dẫn đến là mình dư khá là nhiều tiền, mà dư tiền á thì mình phải sắm đồ thôi. Mới đầu á thì lương bổng mình, gọi là, hơi còn còn mới ra trường thì còn thấp á, nên là mình mua ra sắm thì cũng còn hạn chế, còn biết tiết kiệm này nọ, nhưng mà khi mình thấy lương của mình tăng lên, à, tăng cao lên thì mình nói là: "À, ừm, cuộc sống nó khỏe khoắn như vầy, rồi có ba mẹ lo nữa thì á cần gì tiết kiệm." Nên là từ đó mình á, chỉ thích xài những cái đồ mới thôi, đồ mà giống như đồ bận thì mình chỉ thích xài 1-2 lần, à, nước hoa á, thì á có khi mình mua cả bộ sưu tập luôn, á, xong cái mình, gọi là, mình mình thích mình mua thôi mà, ơ, đâu có suy nghĩ gì đâu. Mua xong cái mình chỉ xịt 2-3 lần cái mình bắt đầu chán, nó lại có một cái bộ sưu tập mới nên là thôi mình mua cái mới luôn, ờ, chứ giờ mắc gì á, nó qua trend, nó qua thời rồi, hổng ai xài nữa mà mình lại xài làm gì. Thì đó, bắt đầu là từ từ mình mới dần mình hình thành cái thói quen này và tới bây giờ á mình thấy là bây giờ đồ đạc trong phòng mình rất là nhiều luôn. A, mình á, cứ mỗi tháng là mình phải dành ra mấy triệu ra để mình mua những cái hà đồ, à, mình đặt đồ mới trên mạng á.
Ừm Ừm. Ừm, ừm. Rồi mình hiểu rồi, mình nghe bạn kể mà mình thấy rằng là, à, nhà của bạn giống như là một cái, ơ, bộ sưu tập luôn rồi ấy. Ờ, thế thì sau khi mà bạn, à, mua rất là nhiều như thế xong ấy, thì, ờ, ờ, bạn thấy rằng là nó ảnh hưởng đến nhiều đến tài chính của bạn không?
Mình á thì á mình hổng thấy nó ảnh hưởng tới tài chính nên là mình mới đầu chưa biết tiết kiệm đó. Tuy nhiên á thì á năm nay á, ờ, thì á mình dự tính á, là năm sau mình sẽ mua một chiếc xe mới, ơ, xe đẹp đẹp xíu chứ hông phải là xe bình thường nữa. Nhưng mà bây giờ á, mình hổng có khoản tiết kiệm nào hết trơn á. Ơ, có tiết kiệm, ừm, châu đó tầm 10.000.000 trở xuống à, ờ, đủ để mà mình, gọi là, tháng sau hay cái gì, mấy tháng sau mà mình có việc, gọi là, ờ, đủ để, gọi là, ăn, xài, tiêu thôi đó bạn. Chứ hổng phải là mình có một cái khoản tiết kiệm lớn nữa, nên á, là á, mình khi mà mình muốn mua cái món đó thì mình buộc là phải, ờ, xin tiền bố mẹ, nhưng mà bây giờ bố mẹ mình á thì cũng khó tánh lắm, nói mình đi làm rồi, ờ, tối ngày còn xin xỏ làm cái gì. Nên là bây giờ mình mới nghĩ là, à, mình mua nhiều đồ như vậy thì mình hông có cái gì á để mình tiết kiệm được. Bây giờ mình mới thấy là, à, mình đã tiêu xài hoang phí rồi, giờ cần có tiền để chuẩn bị mua xe mới mà hổng có nên là mình mới thấy là, à, ừm, bây giờ á là cái tơ cái tính tiêu xài hoang phí này mình cũng rất là hà tác hại luôn.
Ờ ha. Đó, đó đúng rồi, bạn đã nhận ra cái điều như thế này là là điều rất là đúng đắn này nha. Ờ, vậy thì thường ấy, thì là bạn sẽ là hay mua là theo cái cảm xúc của bạn như thế này, hay là có khi nào là bạn lại cứ so sánh mình với người khác rồi, ờ, cảm thấy rằng là mình cũng phải là theo họ chẳng hạn này, rồi là lại cũng áp lực, ờ, khiến cho bản thân mình mua thêm nữa?
Ừm, có chứ bạn, cả 2 luôn á nha. Mình á thì á, nhiều lúc á là, ờ, mình, gọi là, hay lướt mạng xã hội ở nhà rảnh thì chả làm cái gì hết thì, ờ, đi coi livestream, <chuckles> ơ, để mua mua hàng đồ đó, thì thích mua sắm thì mình phải l lượn lượn qua các cái cái hàng mua sắm. Thì thường là nếu mà công việc nó chán chán á, áp lực quá thì mình hay lấy lý do á là, à, ừm, phải mua sắm để mà mình có, gọi là, ờ, vượt qua cái thời kỳ khó khăn, giống như là một cái món gì đó an ủi bản thân, còn nếu á mà vui á thì mình nói là: "Bây giờ mình phải thưởng cho bản thân thôi, nên là thôi mình phải mua sắm thôi!" A, nên là buồn vui gì mình cũng có cái cớ để mà mình mua sắm được hết. Còn như mà mình đi chơi với bạn bè, bạn mình khoe là: "À, mới tôi mới mua cái này hay lắm, đẹp quá!" "Mới đổi điện thoại hay quá, đẹp quá!" Cái mình thấy là, ừm, bây giờ ví dụ mình hông có mua cái điện thoại, ờ, giống giống bạn nè, rồi hông có bận đồ, kiểu là, cái cái cái, kiểu, bạn mình thì cũng phát triển giống mình, ờ, cũng, gọi là gọi là, đôi bạn cùng tiến đó là lúc nào cũng, gọi là, thích mua những cái đồ mới giống như là, ờ, điện thoại ra thì, gọi là, cũng phải đổi điện thoại mới, nên là hai đứa, gọi là, cũng, gọi là, đua theo đòi theo nhau, nên là tụi mình, gọi là, ra bạn mình có điện thoại mới đi hoặc là có đồ mới thì mình gọi cũng nó cũng rủ mình "Mua theo đi, ra mua đi, đẹp lắm!" Mấy cái mình cũng, gọi là, chốt đơn mua theo luôn, á nên là á, ờ, nhiều lúc á, bạn mình mà họ có mình hổng có là mình cũng phải ráng mình mua được cho bằng bạn bằng bè luôn.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừ. Đó. Ừm, ừm. Trời ơi! Xem ra thì bạn cũng, ơ, gọi là, ờ, cũng không có kém, ơ, bạn bè một miếng nào, đúng không? Đấy, kiểu gì là mình cũng phải là đua theo nó này. Ờ, mình hiểu rồi. Ừm, thế thì như thế này đi, mình thấy rằng là với cái thói quen mà bạn cứ lúc nào bạn cũng, ơ, luôn là đi theo những cái mới này, rồi thậm chí rằng là thực tế là nó cũng không phải cần thiết lắm, đúng không bạn? Ờ, mình cũng đã có những cái đồ tốt rồi nhưng mà lại vẫn cứ thích những cái đồ mới hơn và muốn sắm được nhiều hơn này, thì nó ảnh hưởng đến tài chính của bạn nhiều này và bây giờ bạn thấy rằng là không có cái khoản tiền tiết kiệm. Ờ, rồi mình hiểu rồi nha, thì mình có cái, a, lời khuyên như thế này cho bạn này. Đầu tiên ấy thì bây giờ ấy, bạn bắt đầu là bạn hãy, ơ, sắp xếp này và, ờ, dọn dẹp lại phòng của bạn này, à, xem là những cái đồ đạc của bạn là những cái đồ gì mà, ờ, đang mới này, đang còn sử dụng này, hoặc là đang, ơ, sử d đang còn sử dụng rất là nhiều này, thì bạn sắp xếp ra và phân loại ra bạn nha. Đấy, để mà, ờ, cho nó gọn gàng này, rồi xem là mình có bao nhiêu đồ này, tích hợp vào đó này. Đấy, để đó quan sát xem là mình, ờ, thực tế là, ờ, bây giờ mình có còn thiếu cái đồ gì nữa không hay là mọi thứ đã đủ sẵn cả rồi này, thì bạn thấy rằng là cái việc này nó có khó khăn với bạn không?
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm nhỉ. Ừm. Ồ. Ồ. Ừm, chắc cũng, gọi là, hơi mệt với mình á bạn. Bây giờ á, đem ra dọn á, giá chắc là tốn mớ thời gian nhưng mà chắc cũng phải buộc phải làm thôi, tại vì bây giờ đồ của mình cũng nhiều quá rồi, ờ, có nhiều cái chắc c nó cũng hết hạn sử dụng hay cái gì đó, mình mua xong cái để lâu quá hổng xài. Thì mình nghĩ là mình cũng nên là phải dọn dẹp để mình biết được cái đồ nào mình đang có và cái đồ nào mình hổng có. Cái đồ nào hông có thì mình mới mua thôi chứ cái đồ nào có rồi thì thôi, à, còn hạn sử dụng còn sài được á, thì thôi, ờ, không nên tậu cái mới, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi. À, khi mà bạn đã sắp xếp gọn gàng hết ra rồi này, thì bạn thấy rằng là tủ cũng đầy này, ờ, quần áo này, giày dép này hay là nước hoa các kiểu này cũng bạn cứ xếp ra mỗi cái là một, ờ, ờ, một, ờ, nơi riêng đi chẳng hạn, đấy, để bạn có thể là kiểm đồ này. Đó, sắp xem là cái đồ nào không dùng nữa thì bỏ đi, đồ nào đang còn thì cứ để lại đó. Rồi bây giờ, bạn bắt đầu là tiến hành cái chính sách là bắt đầu là, ờ, học cách là biết ơn những cái sản phẩm này này, những cái đồ này này, rằng là nó đã gắn bó với bạn này, nó đã đi cùng với bạn này, đúng không? Đấy, để mà khi nào mà mỗi khi mà bạn có cái ý định mà muốn mua đồ mới ấy, thì bạn sẽ bắt đầu là, ờ, quay lại này, suy nghĩ xem là mình có thực sự cần cái món đồ đó không? Đấy, hoặc là món đồ đó, ơ, bây giờ mình đã từng có những cái món đồ này rồi này, trừ khi nào mà nó không có dùng nữa, bạn bỏ đi rồi ấy, thì c tức là cái chỗ đó nó trống ra ấy, thì bạn mới mua đồ mới, còn không ấy thì bạn đừng có mua. Nếu mà thấy trong tủ mình đang đầy rồi này, mà lại cũng đang có các cái sản các cái, ơ, sản phẩm cũ lại đang còn dùng rất là tốt này, thì, ờ, có nghĩa rằng là bạn chưa cần thiết để mà mình mua đồ mới, đúng không? Đó, thì đây cũng là một cái mẹo để cho bạn là, à, có thể giảm bớt đi cái việc là, ừm, mua sắm này. Đó, ngoài ra ấy thì bạn cố gắng là, ờ, nếu mà muốn mua ấy thì cứ trì hoãn đi, ờ, t để tầm khoảng, à, 1 d ngày này hoặc là 2 ngày sau bạn hãy quyết định là có mua hay không? Để có thêm cái thời gian suy nghĩ xem là mình có thực sự là cần thiết cái món đồ đó không bạn nha.
Ừm. Ừm, ừ. Ừm. Ừm, đúng ha! À, bây giờ á là mình cũng phải ráng á trì hoãn mỗi lần mà mình mua đồ, ờ, tại vì á có những cái món đồ mình có rồi mà mình nghĩ là mình chưa có nên mình chốt đơn lẹ quá, tới hồi nó về rồi thì mình lại có 2 món, ơ, có khi là á chỉ khác màu thôi giống như là đồ á, có khi là nó chỉ khác màu thôi. Tại vì, ừm, đôi khi là mình hổng có sắp xếp đồ á, nên là á nó cứ lộn, ờ, tùng phèo hết trơn á, mình đâu có biết món nào mình có rồi. Nên là sau khi mà mình sắp xếp như vậy á thì mình biết món nào mình có rồi món nào mình hông có thì những cái lúc đặt đồ á thì mình là chỉ là mình cần để 24 giờ thôi là mình coi lại cái đám đồ của mình, à, để coi cái món nào mình có rồi. À, nếu mà có rồi thì mình sẽ xóa cái món đồ đó ra ra khỏi giỏ hàng của mình, còn nếu mà 24 giờ sau mà mình vẫn cảm thấy là, à, mình chưa có và nó thực sự là cần thiết thì mình, à, sẽ cố thì mình mới mua, đúng hông?
Ờ. Ừm, ừm. Đúng rồi. À, và một điều nữa này bạn sẽ cố gắng hạn chế là so sánh mình với bạn bè và người khác đi, đúng không? À, mỗi người thì đều có một cái hành trình riêng mà, đều có một cái giá trị riêng mà cứ không phải là lúc nào mình cũng nhất thiết là phải theo mọi người đâu, đúng không? Mình phải xem điều gì nó thực sự là phục vụ cho mình chứ. Đó, nên là không nên là so sánh quá nhiều và hạn chế là tiếp xúc với lại những cái thứ mà, à, khi mà người ta cứ hay kích thích để mà bạn, à, à, phải mua ấy. Đó thì bạn phải hạn chế đi, ví dụ như là lên mạng xã hội chẳng hạn này, hay đọc những cái tin tức về những cái điều mà mọi người chia sẻ ấy chẳng hạn. À, tốt nhất là bạn cũng nên là có cho mình một cái ngân sách rõ ràng về cái vấn đề chi tiêu cho mua sắm bạn nha, thì lúc đó bạn cũng sẽ không bị thâm hụt cái khoản khác nữa. Đó, thì đây là những cái điều mà mình, à, à, có thể là gợi ý cho bạn đi, bạn có thể là thử áp dụng xem có tác dụng hiệu quả không nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, <tsk> sau khi mà nghe do bạn gợi ý thì mình thấy là có rất là nhiều tip để mình có thể và mình, ờ, ờ, không phải là mua sắm vô tội vạ nữa, mình chỉ mua những thứ mình thực sự cần thôi, chứ không phải lúc nào cũng đổi đồ mới. À, cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm. Ừm, ừm, không có gì bạn nha!